Eee, yang pasti itu dia duluan sih yang kayak minta maaf. Terus ngebujuk, terus kayak, ya kayak gimana ya, kayak ngebujuk anak kecil kayak, "Mo mo apa?" Terus dikasih coklat, baru deh aku bilang kayak, "Iya, maaf ya aku tadi lagi kesel," gitu. Terus, "Eee, taunya jadinya keikut pas, eee, bales chat, nadanya jadi berubah," kayak gitu sih, Kak. <laughs>
Wah, <chuckles> jadi perlu dibujuk dulu ya. Nah, dia, cara cara dia ngebujuk kamu tuh gimana? Dia nelpon, atau pakai teks lagi untuk ngejelasin, "Ya, sebenernya aku kayak gini nggak nggak maksud kayak gitu." Atau mungkin dia langsung nemuin kamu, bawa coklat gitu untuk menyenangkan hati kamu, atau gimana ya, apa yang dia lakukan?
Iya. <laughs> Iya, langsung langsung datang ke rumah sih.
Oh, langsung dateng ke rumah, langsung didatengin?
Ah, iya. Iya langsung didatengin, karena dia pasti tau kan kalau aku telepon, aku di WA itu, aku tetep nggak bales kan. Bahkan mungkin bisa aku blokir, <chuckles> tapi aku nggak ngeblokir sih.
Oh jadi ket Oh. Jadi ketika kamu salah paham ngebaca teks dia itu, kamu langsung diemin, jadi kamu nggak tanggepin teks itu?
Iya, aku jadi kayak, "Udahlah males," gitu sama dia. <chuckles> Jadi kayak ya udah dia langsung ini, langsung aksi, langsung ketemu ke rumah gitu. Kayak diajakin jalan-jalan dulu, dikasih ya kayak anak anak perempuan semestinya di diemonglah, gitu, Kak. <chuckles>
Oh, langsung Wah, <chuckles> agak sulit juga sepertinya ya. <chuckles> Eh, harus heeh. Nggak juga, mungkin karena ta balik lagi tadi tuh kan, ke mood kan, mungkin lagi ya kalau perempuan mungkin ka lagi PMS kan memang mood-nya suka naik turun naik turun juga kan. Heeh. Nah ka
Banyak ulah ya aku ya. <chuckles> Oke. Iya, sih. Bener, Kak. Kadang aku juga bingung sih, Kak, kenapa aku bisa kayak gitu, gitu. Capek kadang kayak gitu.
Mhm.